آه حصل، كُنت عند واحدة صاحبتي عروسة، وكُنّا لسّه بنبارك لها ومش عارف إيه، وكُنّا كُلِّنا بنات فأنا خدتها معايا بما إن هو يعني إيه، تجمُّع بناتي شوية، ولفّينا ودخلنا، هي البنت بقِت بمنتهى الأريحية بتدخل من أوضة لأوضة بتجري كأنّها عارف يعني عارف وطبعًا بقى صاحبتي دي كانت عروسة جديدة، فعندها كلّ ما لذ وطاب من المكياج اللي ممكن يلز يزغلل عين بنتي، ففضلِت يعني عارف ساعة تقريبًا في أوضة النوم إحنا مش عارفين بنعمل إيه، وبعد كده اكتشفنا بقى إن هي استخدمت كلّ أنواع آآ الروج الموجودة، كلّ أنواع ال الmakeup، فاتحة كلّ العلب وفاكرة نفْسها أمينة شلباية وقاعدة عمّالة بتعمل ب قال يعني بتصوَّر محتوى عن الmakeup
إمم. إمم. إمم. إمم. مشكلة دي. إمم. آه. <laughs> آه، آه، makeup artist هو كده ال الMedia بوّظِت بوّظِت دماغ العيال كُلّها طبعًا، و وال والInfluencer دُول برضه الله يسامحهم بقوا يطلعوا كتير أوي، وبيعملوا المحتويات اللي بتخَلّي الأطفال تنجذب ليها، بُصّي هو طبعًا يعني يعني ب واضح جدًا إن هي يعني شقيّة ب ما شاء الله ربنا يحفظها ويبارك لِك فيها، بس هو أهم حاجة تُقعدي تتكلّمي معاها وت برضه ما يمنعش برضه يكون في عقاب، برضه يعني يعني العقاب إن أنتِ مثلًا آه، طب أنا هاحرمِك من التليفون، لأ مثلًا خُشّي بقى أقعُدي أوضتِك مثلًا، طيب خلاص بقى ما ما ما تخ هتخاصميها ما تتكلّميش معاها مثلًا لفترة كبيرة، آمم يعني برضه حاولي برضه يعني تفهّميها إن الحاجات دي لأ بت بتضاي بتضايقيها واتكلّمي بجد جدًا، وما ت <clears throat> ما تصعبش عليكِ بقى دموعها وعياطها، إن عارفِك أنتِ برضه ممكن يكون قلب الأُم، بيخلّيكِ ت ت تنهاري قُدّام دموع بنتِك طبعًا ما ما ما لكيش أعز منها يعني، فحاولي برضه يعني تتكلّمي معاها وتتكلّمي ب آه، تتكلّمي في صُلب الموضوع.
بالضبط. إمم. بالضبط. إمم. فاهماك. تقريبًا آه.
تقولي لها بقى خُدي بالك أنا الموضوع ده بيضايقني جدًا، تخُشي الأوضة وتلعبي ودي حاجة دي اسمها شقاوة، وأنا هاخاصمِك ومش هاتكلّم معاكِ و ولأ والموضوع بقى هيتطوَّر إن أنا أحرمِك من الموبايل بتاعِك ومش هتُقعُدي على الموبايل تاني، وتبتدي بقى إيه تعملي لها تهديدات كده، فاهمة؟ حاجات تإيه تتَّخِذي معاها أسلوب الحرب وال والسِلْم وكده، و والموضوع دوّة إن شاء الله هينفع معاها بإذن الله، لإن هي برضه صغيّرة هي لسّه فكرها بيتكوّن منِّك، وهي شايفاكِ أنتِ ب بتعملي كلّ حاجة، فمعنى ذلك يعني هي بتقلّدِك، فدي حاجة كويسة أحسن ما تكون بتقلِّد حد تاني، إمم، فأنتِ حاولي امم.
إمم. فاهماك. آه، هي واخداني أنت قصدك إن هي واخداني مثل أعلى يعني ليها، فهي بتحاول تقلّد الحاجات تصدّق أنا عمري م
بالضبط، بالضبط. عايزة تلبس دهبِك آه، عايزة تلبس دهبِك، تحط مكياجِك، بالضبط، إمم، أوكي، إمم.
إمم، أنا عمري ما بصّيت للموضوع من وجهة النظر دي خالص، أنا في دماغي إن هي، إنها واخداني قدوة ليها يعني، أنا في دماغي لأ يعني هي، مستكترة عليَّ اللي عندي.
صح. إمم. لا، لا، مش مستكترة هي ف هي فعلًا، هي بتحاول تقلّدِك هي بتحبِّك وشايفاكِ مثل أعلى، بقى تلبس دهبِك، تحُط مكياجِك، تلبس لبسِك تطَلّع تستخدم البرفان بتاعِك، أي حاجة من الحاجات ديّة هي ب شايفاكِ مثل أعلى، فأنتِ حاولي تستغلّي الموضوع دوّة وآه وخاصميها بقى، مثلًِك الأعلى دوّة هيخاصمِك ومش هيكلِّمِك لمُدة يعني نُص يوم، فخُدي بالِك بقى من الموضوع دوّة، عشان خاطر ما ازعلش منّك ويبقى في زعل ما بينّا يطوَل لفترة كبيرة.
فاهماك. طب طب وأعمل إيه بقى مع جوزي اللي دايمًا بيُقف في صفّها ده؟